Deniz, orman veya dağ, sana hangisi daha yakın geliyor?
Hımm. Ya bana sanırım hep deniz daha yakın geliyor ya, öyle hissediyorum yani.
A! Süper. Peki, neden deniz daha yakın geliyor peki?
Ya bu galiba böyle çocukluğumdaki o yazlık anılarıyla bir, eee, birleşti. Şimdi de denizsizlik özlemi duyuyorum. <chuckles> Deniz olmaması beni çok böyle şey yapıyor. Imm, yani onu arıyorum gibi.
A! Güzel. <chuckles> Anladım, yani Anladım. Yani şu anda yaşadığın yerde a-a anladığım kadarıyla deniz veya bir su birikintisi yok. Veya, eee, istenilen, ııı, ortamı yakalayamamışsın. Eee, kulağa biraz üzücü geliyor. Çocukluk anıların geldiğini söyledin, i ııı, yaz tatillerinden bahsettin. Neler vardı mesela? Çocukken en çok nereye giderdiniz yaz tatili için?
Evet. Hı hı. Çocukken ya yazlığa gidiyorduk aslında hani böyle, ııı, sürekli gezen falan bir aile değildik. Ama, eee, şey çok güzeldi. O karnemi aldığımın ertesi günü hemen yazlığa gidiyorduk. Böyle, pıtı pıtı 3 ay kalıyorduk. <chuckles>
Harika. Hı hı. Harika. Çok güzel. Peki neredeydi? Iıı, oraya dair böyle bir hatırladığın anı veya, işte, en çok, ııı, nerede vakit geçirmeyi severdin çocukken o kaldığın yerde? Deniz kenarı mı yoksa, ne bileyim, o anı, oraya özgü bir yer mi? Paylaşır mısın?
Hı hı. Ay, a Ya, aslında evimiz İstanbul'daydı, yazlığımız da Silivri'deydi. Yani çok yakındı ama şey hoşuma gidiyordu herhâlde, böyle, çok kısa bir sürede gidebiliyor olmak, bir anda denizdesin falan gibi. <chuckles> Evet.
A, çok güzel. Hı hı. Aynen, baktığında çok da, ııı, uzun süren bir mesafe değil. Yani, kısa mesafe aynı şehirden A noktasından B noktasına gitmek. Iıı, ama mesela Hı hı. Iıı, o yolculuk nasıl gelirdi peki? O karne aldıktan sonra işte denize, ııı, denize ya da tatile gitme, ııı, hissi nasıldı? Nasıl oluşuyordu sende çocukken?
<chuckles> Aynen öyle.